Bạn ơi, đợt gần đây á, nói chung ấy, là trước giờ thì mình cũng đang có một cái thói quen, đấy là cái thói quen tập luyện thể dục, nó tương đối là thường xuyên. Ờ, nói chung là trong 1 tuần á, mình cũng rất là cố gắng, gọi là, những cái tuần nào mà thật sự là rảnh đi, thì mình sẽ tập khoảng, kiểu, 5 ngày 1 tuần, có những cái lúc mà mình, gọi là, bận hơn một chút thì mình cũng tập có 4 ngày thôi. Đó, nhưng mà nói chung á, là dạo gần đây này, kiểu, mình cũng phải đi công tác này, tăng ca khá là nhiều á, thì, kiểu, cái môi trường với cả cái lịch trình của mình ấy, nó cũng bị xáo trộn đi rất là nhiều. Thế nên á, là dạo gần đây ấy, cái thói quen tập các thứ của mình nó cứ bị đảo lộn hết lên á bạn. Như kiểu trước kia thì mình tập luyện các thứ rất là đều đặn đi, nhưng mà đợt này á, có những cái lúc mà mình đang định tập thì tự nhiên lại phải, kiểu, tăng ca, xong rồi có những cái hôm á, gọi là, đi công tác các thứ dài ngày đi, xong cũng phải đến nơi đối tác này, xong rồi ăn uống các thứ, nhậu nhẹt, xong rồi học hành các thứ á. Thế nên á, là cả một thời gian bẵng đi, là coi như là cái thói quen tập luyện của mình nó cứ bị, gọi là, bỏ trống và mình bị quên luôn á. Thế nên là bây giờ ấy, chơi các với mình đi, thì cái thói quen này nó là một cái điều gì đấy nó rất là hữu ích, nó làm cho cơ thể mình cảm thấy sảng khoái hơn rất là nhiều á. Nhưng mà tại vì cái môi trường xung quanh mình nó cứ thay đổi rất là nhiều, nó làm cho mình rất là khó có thể duy trì được cái thói quen này ấy. Thế nên là bây giờ mình cũng chưa biết phải làm sao để có thể, gọi là, ổn định lại được á bạn.
Ừm. Vậy hả? Ừm. Thế hả? Ừm. Mình hiểu. Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm, thực ra thì, à, mình rất là hiểu cái cảm xúc của bạn lúc này. Ờ, đúng là khi mà thay đổi cái môi trường á nha, và đặc biệt á là bạn phải, ơ, bạn thường xuyên đi công tác nè, rồi bạn thay đổi cái giờ làm nữa, thì đương nhiên á khi mà cái thay đổi về cái cái giờ giấc như vậy á thì sẽ rất là dễ ảnh hưởng tới những cái sinh hoạt, và đặc biệt là như bạn cũng ờ, cũng nói rõ là cái vấn đề về cái lịch tập thể dục của bạn nó nó hông có được duy trì đều đặn, đúng hông? Thì thì mình cũng rất là hiểu nha, ờ, nhưng mà bạn bạn cho mình biết thêm á, ờ, là cái thói quen mà bạn tập thể dục như vậy á là bạn đã duy trì được bao lâu rồi? Và bạn cụ thể là bạn tập cái môn gì? Ờ, và cái giờ giấc bình thường á nha, nếu như mà, gọi là, không có đi công tác nè, rồi, ờ, hông có, gọi là, phải phải đổi cái cái ca làm á thì bạn tập cái giờ giấc như thế nào vậy bạn?
Ừm, rồi. Ừm. Ừm, thông thường đi, nói chung là cái thói quen, gọi là, tập thể dục này thì mình cũng đã duy trì được một thời gian khá là lâu rồi, tầm khoảng nửa năm trở lại gần đây á, và mình cũng tập rất là đều luôn. Và thông thường á, thì mình cũng chỉ, gọi là, tập ở nhà thôi, mình sẽ xem, gọi là, YouTube này, việc nhìn ở trên họ có những cái động tác gì thì mình tập theo. Với cả nhiều khi á là mình ở nhà thì mình cũng sắm được một vài cái tạ với cả một cái dây đeo để, gọi là, tập cho nó, gọi là, nó tăng cường cái cường độ hơn một chút á. Đó, nên là mình cũng có những cái đấy mình tập rất là, kiểu, ô kê, rất là thường xuyên này. Với cả thông thường những cái hôm mà, gọi là, mình không có quá là nhiều những cái việc bận đi thì mình sẽ hay tập vào, gọi là, buổi sáng, còn có một cái số hôm mà mình phải, gọi là, tăng ca, mình phải làm hơi muộn một chút á thì mình sẽ tập vào những cái khoảng tầm, gọi là, chiều tối. Đó, thì thông thường là mình sẽ tập hoặc là rất là sáng sớm hoặc là nó sẽ chiều tối tầm khoảng khoảng 7:00-8:00 đổ đi á. Đấy, nhưng mà nói chung là, kiểu, bây giờ thì, kiểu, lịch trình nó cũng hơi xáo trộn, thế nên là cũng rất là khó á bạn.
Ừm. Vậy á hả? Ừm. Ừm, cũng ô kê đó. Ừm, đúng rồi. Buổi sáng ha, ừm. Ừm. Ừm, đồng ý. Ừm nhất trí, nhưng mà hổng biết á, là khi mà bạn, gọi là, thay đổi cái lịch trình như vậy á bạn, thì cái vấn đề, gọi là, về cái sinh hoạt hằng ngày của bạn thì nó đã ảnh hưởng như thế nào? Bên cạnh cái thói quen là, kiểu là, tập thể dục đi, ờ, tập thể dục thì nó sẽ thay đổi rồi, còn những cái thói quen mà cố định của bạn thì sao, ví dụ như là, ờ, ngủ nghỉ này kia nè, thì bạn đã đến cái mức là phải phải thay đổi cả về những cái thói quen của bạn đó luôn chưa, hay là vẫn đang, ờ, gọi là, chưa đến cái mức đó? Ờ.
Nó cũng có á bạn, nói chung á, có những cái hôm ấy, kiểu mình đi công tác dài ngày mà, thế là mình cứ phải đi ở những cái thành phố nó rất là xa lạ, xong mình cũng phải ở phòng khách sạn các thứ với đồng nghiệp. Đó, thì nhiều khi á, là, kiểu, mình trước đây thì mình cũng không có thói quen ăn sáng quá là đầy đủ đâu. Đấy, nhưng mà giờ này thì bây giờ đi ăn uống các thứ như thế cứ phải đi làm á, thế là mình cũng phải ăn các thứ nhiều hơn này, xong rồi nhiều khi giờ giấc ngủ của mình á, thì mình cũng phải, gọi là, ngủ muộn hơn một chút, nó cũng phải dậy sớm hơn. Đấy, thì nói chung là mình thấy là những cái thói quen của mình nó cũng hơi bị xáo trộn theo cái đấy lắm. Đó, thế nên là nhiều khi là cứ phải, gọi là, thay đổi toàn bộ cái nếp sống, nó gọi là thích nghi á, thì nó cũng hơi khó với mình ấy.
Ừ. Vậy hả? Ừm. Ừm, rồi. Ừm. Ô kê. Ừm. Ừm. Nhất trí. Ừm, nhưng mà, à, nghe bạn chia sẻ thì rõ ràng là cả những cái sinh hoạt của bạn nè, ờ, và cả cái thói quen, thậm chí là cái thói quen duy trì trề về cái, ờ, sức khỏe để mà tập thể dục đi, thì cũng bị ảnh hưởng luôn rồi, thì nó đang, gọi là, phần nào, nó nó ảnh hưởng hơi tiêu cực đến cái cái cuộc sống cá nhân của bạn rồi đó. Tại vì hiện tại nha, theo như mình nãy giờ nghe bạn chia sẻ, thì mình cũng hiểu là cái vấn đề đúng là cái công việc á bạn, đôi khi nó sẽ thay đổi và nó sẽ, ờ, nó nó nó sẽ phải thay đổi, và sẽ nên, gọi là, ờ, có một cái hướng nhìn nhận để mà mình có thể sắp xếp lại một cái khoảng thời gian cho nó phù hợp. Ờ, với những cái thực sự là khi mà rơi vào cái trường hợp mà cái công việc nó nó, gọi là, bận, bạn phải sát bạn phải thường xuyên đi công tác đi, thì bạn cũng cần phải là có cái thời gian cho bản thân bạn nghỉ ngơi nha. Và cũng nhớ á, cũng nhớ là phải lưu ý là cái thời gian ăn uống, ngủ nghỉ và sinh hoạt của bạn là phải duy trì đều đặn nè, để mà bạn có được một cái sức khỏe tốt. Ờ, ờ, rất là nhiều người á, thì họ sẽ có một cái vấn đề á là họ bị cuốn vào công việc quá nhiều bạn. Nhưng mà khi mà bị cuốn vào công việc quá nhiều như vậy thì sẽ rất là dễ bị ảnh hưởng tới cái, ờ, gọi là, cái cái tinh thần làm việc hòa hoặc là thậm chí ảnh hưởng đến gia đình nữa. Thì cái đó là, ờ, nên nên, ừ, nên giới hạn nó lại, đừng để cho bị cuốn quá nhiều vào nó, nha!
Ừm. Đúng rồi á! Ừm. Ừm. Nói chung á, đúng như bạn nói này, tại vì chủ yếu á, là do cái công việc các thứ của mình thôi, thì mình cũng phải, gọi là, dợt này cuối năm mà, mình cũng phải đi công tác xa các thứ rất là nhiều, xong rồi nhiều khi cũng phải tăng ca, làm thêm giờ á. Đó, nên là nói chung thật sự là bây giờ mình cũng, ừ, chắc là cũng phải chấp nhận một cái điều đấy, đó là một phần của cuộc sống thôi, với cả cũng phải xem xét thời gian sao cho, gọi là, nghỉ ngơi các thứ nữa. Đó, nhưng mà mình vẫn rất là, kiểu, vướng mắc. Tại vì thật sự á, là nói chung là đợt này tại vì mình không có tập thể dục được, ừm, gọi là, duy trì được cái thói quen đấy nó quá là tiền đồ kiểu, điều độ như hồi trước đây á, thế nên là mình cảm thấy là, kiểu, các cứ thứ cơ, các cứ thứ của mình nó cũng bớt đi, xong cơ thể nó cũng yếu, xong nó cũng, gọi là, dặt dẹo hơn á, đó. Nhưng mà nói chung là kể cả mình có muốn tập ấy, nó cũng rất là vất vả, khó khăn, tại vì trước giờ là mình cũng luôn luôn, gọi là, tập ở trong phòng ở nhà, thì mình cũng có chỗ trống, mình cũng có không gian các thứ để riêng tư để tập.
Mình hiểu. Cũng đúng, đó. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, mệt ha? Đúng rồi, ừm. Cũng đúng. Ừm, mình hiểu. Thật ra á, cái trường hợp mà đúng là khi mà bạn bỏ cái thói quen, gọi là, ờ, rèn luyện về sức khỏe, cái thói quen mà tập thể dục như vậy á, bạn duy trì cũng được lâu rồi nè, ờ, giờ bỏ thì thật sự nó sẽ rất là tiếc, nó sẽ ảnh hưởng tới cái sức khỏe của bạn rất là nhiều. Ờ, nhưng mà bạn cũng có thể, bạn hãy thử á là bạn chia nhỏ cái thói quen của bạn nha. Ờ, ví dụ như trường hợp mà ngày nào bạn đi công tác đi, thì bạn có thể là, ờ, tận dụng vào cái buổi sáng tầm 5 đến 10 phút cũng được nè. Bạn ngồi tại trên giường thôi, bạn hông có cần phải có những cái thiết bị gì đó nó quá chuyên dụng đâu. À, bạn vươn vai, bạn tập hít thở hoặc là bạn giãn cơ cũng được, ờ, những cái phần đó nó cũng sẽ giúp cho bạn nè, có được một cái, gọi là, buổi sáng rất là năng lượng, rất là tỉnh táo. Và thậm chí nha, cái việc mà bạn giãn cơ, bạn tập nhẹ như vậy thôi đó, thì nó cũng dần dần nó sẽ kéo bạn kéo bạn gần hơn với cái thói quen là, ờ, tập thể dục giống như ngày xưa vậy đó.
Ừm. Ừm, nó cũng khá là hợp lý ha, nói chung là nhiều khi thì mình cũng thấy lạ nước lạ cái mà, môi trường nó hoàn toàn là mới, thế nên là mình cũng, gọi là, chưa quen với việc đấy. Nhưng mà, ừ, như bạn nói này, mình hoàn toàn có thể là ngồi trên giường, mình tập những cái bài tập nó giãn cơ các thứ nó rất là nhẹ nhàng thôi, thì nó cũng khá là hay ha. Đó, nhưng mà bây giờ mình cũng hơi, gọi là, trăn trở một chút thôi, đó tại vì là, kiểu, bên cạnh những cái bài, gọi là, dãn cơ ấy đi, thì mình cảm thấy là nó cũng khá là tốt cho sức khỏe của mình á. Nhưng mà trước giờ là mình tập khoảng 6 tháng gần đây là mình cũng tập khá là, kiểu, căng á, mình cũng tập những cái bài tập nó, gọi là, nó tương đối nó mạnh một chút ừ, nó hơi nó hơi chưa đủ đô với mình á. Đó, thế nên là mình cũng chưa biết là liệu bây giờ có cái cách nào á, để mình có thể tập luyện nặng hơn một chút, trong khi mà quá trình mà, gọi là, mình đi công tác các thứ như thế không? Tại vì bạn biết mà, kiểu, cơ ấy, để lâu ngày không tập là nó cũng mất á, thế nên là mình cũng rất là đang muốn sốt sắng á.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm, sao bạn? Ừm. Chưa đủ đô ha. À, <laughs> ừm. Đúng, ừm. Ừm, nhất trí, thật ra mình cũng hiểu, đúng là so với những cái bài tập mà nãy giờ mình có liệt kê cho bạn đó, ví dụ như là tập giãn cơ, tập hít thở đi, hoặc là ngồi ngay trên giường để mà vươn vai đồ đó, ờ, thì đúng là nó sẽ hơi nhẹ so với cái đô hiện đô mà bạn bạn chia sẻ với mình đó, ờ. Nhưng mà cái đó nó chỉ là một cái phần để mà bạn hỗ trợ thôi, để phần nào để đánh thức cơ thể của bạn vừa khi mà mới ngủ dậy nè. Hoặc là nếu như mà bạn muốn nhiều thời gian hơn đi, thì bạn cũng có thể là ngay ở trong cái căn phòng ngủ của bạn, ừm, bạn mở những cái bài tập mà, kiểu, nó linh hoạt hơn á bạn, ờ, để mà bạn bạn bạn tham khảo. Ví dụ như là bạn có thể là, một số người á, thì họ sử dụng cái ngay cái cái cái căn phòng ngủ đó để mà tập aerobic nè, đó thì cái đó vừa giúp dẻo dai linh hoạt nè, mà vừa giúp cho cái, gọi là, cái phần mà, ờ, gọi là, cái đô á, nó cũng nặng đô hơn một xíu. Ờ, hoặc là họ cũng có thể là chạy bộ, ờ, mang theo một cái đôi giày chạy bộ thôi là đã có thể là tận dụng cái cái buổi sáng sớm, tầm 15-20 phút buổi sáng thôi là bạn đã cũng có thể là vận động được rồi. À, mà khi mà vận động đi ra ngoài chạy bộ như vậy á, thì nó lại rất là tốt cho sức khỏe cả về cái, ờ, cái cái không gian mà bạn cảm nhận nó cũng đặc biệt hơn nữa đó.
Ừm. Ừ, cái này nó cũng hợp lý ha. Nói chung là trước giờ, gọi là ừ, mình cứ thấy cách này nó hoàn toàn có thể, gọi là, thử mà. Đó, giống như bạn nói á, thay thế bằng một chút, gọi như là, kiểu, aerobic hoặc là kiểu đi tập bộ ở ngoài trời thôi, mình thấy cái cách này nó cũng khá là hợp lý. Tại vì, đó, ở trong cái phòng các thứ khách sạn mà, xong rồi ở với đồng nghiệp các thứ, tự dưng sáng sớm, gọi là, ồn quá thì cũng rất là làm phiền họ. Thì đúng như bạn nói này, mình hoàn toàn có thể là đi ra ngoài các thứ đi, thì, gọi là, thay đổi cái môi trường, thay đổi không khí một chút. Có thể là bây giờ, ừ, trong cái thời gian mà mình đi công tác á, mình cũng không có thể tập được những cái bài như là, kiểu, trước đây mình hay tập đi, nhưng mà mình hoàn toàn có thể thử những cái hướng, những bài tập mới này, hoặc là thay đổi môi trường một chút thì cũng phải, gọi là, thích nghi những cái bài tập hơn. Đấy, những bài tập thư giãn các thứ, chạy bộ cũng thế thì nó cũng phù hợp hơn với cả cái hoàn cảnh của mình á.
Bạn có thể thử, ừm. Đúng rồi bạn. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, ừm, thư giãn. Ừm. Ừm, hoặc là à. Ừm, hoặc là bạn cũng có thể làm sao nha, khi mà bạn tập, ờ, một cái, ơ, gọi là, gọi là, cái cái hoạt động nào đó mà bạn yêu thích á, thì bạn hãy gắn nó vào những cái thói quen cố định. Ví dụ như là buổi sáng đi, sau khi thức dậy thì bạn sẽ ph thường sẽ phải đánh răng rửa mặt, phải, gọi là, gọi là vệ sinh cá nhân, chứ cái bước đó là hông thể nào bỏ qua, đúng hông? Đó, thì bạn làm sao bạn gắn cái hoạt động đó vào kế bên, kế bên những cái bước mà bạn làm, bạn không thể bỏ qua đó. Đó, thì cái đó nó sẽ giúp cho bạn dễ nhớ cái thói quen của bạn hơn. Ờ.
Đúng rồi nè. Ừm, mình thấy cái này cũng hợp lý ha, tại vì bây giờ á, những cái thói quen hàng ngày các thứ mình, kiểu, đánh răng rửa mặt, các thứ thì lúc nào ngày nào cũng phải làm rồi. Đó, như bạn nói này, mình, gọi là, mình gắn thêm cái thói quen, gọi là, tập thể dục này á, nó vào với những cái thói quen mà mình lúc nào mình cũng làm như thế thì nó cũng giúp cho mình á, thứ nhất là cũng tạo được một cái nhịp này, xong rồi nó cũng đỡ bị quên hơn. Chứ còn bây giờ á, mình yếu là ngày nào mình cũng để ngày này nó trôi đi, xong rồi mình cứ muốn, gọi là, nó cố định vào một cái thời gian nào đấy thì nó cũng rất là khó, tại vì công việc các thứ lúc nào cũng thay đổi mà. Bây giờ á, mình gắn nó với những cái thói quen mà mình lúc nào mình cũng làm đi, thì thứ nhất là mình cũng không có quen được, với cả thứ hai nó cũng tạo ra cho mình một cái nếp mới cũng khá là phù hợp với cái lịch sinh hoạt của mình đấy.
Đúng rồi. Ừm. Đúng nè. Ừm. Ừm. Đó, đúng rồi đó bạn. Và, ừm, khi mà bạn đã có thể là linh hoạt và bạn thực hiện từng cái bước nhỏ, rồi bạn gắn với một cái cái là, ờm, cái thói quen cố định s sẵn có rồi đó, mình tin á, là bạn sẽ có thể là dễ duy trì cái thói quen tập luyện thể dục thể thao giống như ngày xưa thôi, tại dần dần cái sức khỏe của bạn nó cũng sẽ thay đổi rất là tích cực. Ờ.
Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều về những cái lời khuyên vô cùng hữu ích này nha. Mình nghĩ á, là mình có thể, gọi là, thay đổi và, gọi là, tích hợp cái thói quen này, sao cho nó dễ nhớ hơn, với cả cũng dễ để, gọi là, tập luyện vì cái môi trường nó rất là, kiểu, hay thay đổi như của mình đi. Cảm ơn bạn rất là nhiều nha.
Ừm. Ừm, OK, tạm biệt bạn.